Non, mais c'est une blague. Du coup, je me dis <laughs> du coup, je suis sortie, j'ai pris 2 heures de pause. Je me suis dit: «Non En fait, heu, vraiment, j'ai besoin d'un j'ai besoin d'une pause». <laughs> Ben je suis là, j'ai appelé une copine hein?
Mais c'est quoi ça? <laughs> Ouais. <laughs> De quoi? Il voulait voir de de de quoi ça vient? Il voulait il voulait voir de quel instrument, heu, ou enfin, de
Non, en fait, c'est-à-dire qu'il voulait v il voulait savoir d'où provient, heu, le bruit, c'est-à-dire de quel endroit. En fait, il savait qu'il y avait des travaux, puisque ça s'entendait de là où on était et v <laughs>
<chuckles> Ah. Ah oui d'accord, mais il voulait savoir selon b Il est pas bien lui. <laughs> Mais non?
A ah ouais non, mais lunaire, du coup, je reviens 2 heures plus tard, je lui dis: «Bah voilà, apparemment, c'est l'immeuble, heu, je ne sais où». Non, mais là, je me dis: «Non mais j'arrive pas à croire que ce soit mon travail». <laughs> Et il dit et là, attends ah, c'est pas fini, hein. Et il me dit heu: «OK, bah ve bah venez avec moi, on on va les voir». J'ai dit: «Quoi?». <laughs> Donc heu, je sors de l'immeuble avec lui. On va <laughs> Je te jure que c'est arrivé. J'arrive toujours pas à y croire. Et donc, on on va heu, à l'endroit en question où qui où ça se passe, quoi. Et heu, et donc heu, jusqu'à la porte de l'immeuble. En fait en plus, c'était un c'était un chantier, heu, d'une agence. Et là, il toque à la porte et il dit: «Heu, oui heu, vous pouvez arrêter de les tr» <laughs> Il dit: «Bah non, monsieur, on a quand même des horaires à respecter, heu» enfin, tu sais? Normal quoi, ils font leur travail comme nous. Il dit: «Bah non, bah appelez, a a appelez votre responsable, dites-leur que c'est pas possible».
Ah. Ouais. Mmh. <laughs> <chuckles> Quoi? <laughs> <laughs> pas possible. Oh là là! <chuckles> Ouais. Oui. <laughs> Il a cru qu'il était chez lui. <chuckles> Non mais incroyable. <gasps> Ouais. Bah oui. <chuckles> <laughs>
Non, mais vraiment, que des trucs comme ça, quoi. <laughs>
Ah purée. Ah ouais, non mais ça c'est horrible en fait, quand
Et vraiment, on s'embrouillait vraiment H 24, parce que moi, je supportais pas, heu, son manque de respect. Et au bout d'un moment, il m'appelait heu, le ministre des affaires étrangères. Je sais pas pourquoi, parce que <laughs> tu sais, j'avais mon bureau tout au fond, heu, il disait: «Heu, oui, qu'est-ce qu'elle en pense, le ministre des affaires étrangères?» À chaque fois qu'il avait une question, heu, parce que je sais pas, des des fois, il savait pas comment s'écrivait un truc et apparemment, je savais mieux écrire que lui. Donc, il me il me demandait et des fois, me demandait mon avis, tu vois?
Oui. <laughs> Ouais. Oh là là. Ah ouais. <chuckles> Ah bon? <laughs>
Mais mais mais toujours dans dans l'ironie et du coup, ça ça me faisait péter un plomb. <laughs> Donc voilà, heu, donc heu, vraiment, je détestais ce travail et j'ai tout fait pour partir. <laughs> Je crois que c'est le travail le plus, heu, le plus what the fuck que j'ai eu dans ma vie, hein.
Ouais. <laughs> Ah ouais. Bah oui. Tu m'étonnes. <laughs> Tu m'étonnes. Mmh mh.